Ya, son 1 yıldır, böyle, emm, ileride, işte, poşet taşıyamayacağım, eee, eğilemeyeceğim, işte, üst kattan, yani, bir dolaptan bir şey alamayacağım falan gibi bir korkularım başladı benim ve, eee, sanki bu endişelerim de gün geçtikçe artıyor ve ben bunları engel olamıyormuşum gibi hissediyorum.
Hı. Hı hı. Hı hı. Hı, anladım. Yani, aslında yaş almanın da ver eee, gelmesiyle birlikte gelen, o belki denge kaybı sorunları, işte, güç sorunları, güçsüzlük gibi sorunlar seni artık korkutmaya başladı. Peki, bu korku tam olarak ne zaman başladı? 1 sene önce sö dedin ama seni tetikleyen bir durum mu oldu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Ya, evet aslında oldu. Ondan öncesinde hiç böyle bir sıkıntım yoktu. Bundan tam 1 yıl önce, eee, bir, eee, boyun fıtığı teşhisi kondu bana ama teşhis derken, eee, teşekkür ederim, çok ileri boyutta. Yani, eee, ben, böyle, bir sabah uyandım, yataktan kalkamıyordum, o kadar kilitlendim. Eee, sonra doktora gittik, acil ameliyat dediler. Böyle bir sürece girdik. Aslında ondan beri, 1 yıldır, eee, bu endişe, böyle, dört bir yanımı sardı diyebilirim.
Geçmiş olsun. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani, fiziken, eee, geçmişinde böyle bir durum yaşaman ve sonrasında gelen bu ko korku gelmesi gerçekten çok anlaşılır ve çok normal. Çünkü, eee, biraz da insan, sağlığını kaybedince değerini anlıyor gibi bir durum var maalesef ki ve, hani, eee, senin yaşadığın durumda da biraz bazı gerçeklerle, eee, erken yaşta karşılaşmışsın gibi olmuş ve daha bazı şeyler olmadan ve gerçekleşmeden, eee, bu ilerisine dönük de korkularına, eee, artmasına sebep olmuş olabilir. Eee, peki sağlık, sonuçta bir ameliyat olmuşsun, bir sağlık değerlendirmesinden geçtiğini düşünüyorum. Konuyla ilgili doktorunun sana başka söylediği, eee, durum oldu mu? Hani, şu şekilde dikkat etmen gerekiyor, şunu yapmazsan, eee, yaşlanınca şöyle olursun gibi, gibi.
Hı hı. Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet. Tabii. Eee, tabi ki oldu. Ya, aslında, sanırım, zaten en çok da bu durum tetikledi. Eee, şimdi, şöyle ameliyattan önce, eee, hani, şeyi, eee, detayını söyleyeyim, eee, 2 tarafta da fıtık yani boynumun hem sağda hem solda fıtıklar olduğu söylendi ama soldakinin özellikle, işte, kol sinirine bastığı için acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler ve sağdakine dokunmadılar. Şimdi, hâlâ boynumda, ya, aslında, böyle, fıtık alındı, orada bir parça var ama aynı zamanda sağda da fıtığım var. Şimdi, bu sebeple doktor bana ameliyattan sonra, işte, o sağdaki fıtığın da, hani, ameliyatlık aşamaya tekrar gelmemesi adına, işte, ağır kaldırmam yasak. Eee, soğuk havada, işte, boynumun çok soğuk alması yasak. Ani hareketler yasak. İşte, eee, herhangi bir mesela, üst dolaba uzanarak bir şey almak ya da çok fazla, hani, bu süpürge hareketi var ya evi süpürürüz. Onlar falan hepsi bana yasak şu anda. Yani, bir, eee, hareket kısıtlama var ama aynı zamanda egzersiz de yapmam gerekiyor. Yoksa kaslarım, eee, bir süre sonra artık erimeye başlayacak. Böyle saçma sapan bir girdap oldu, yani. 2 tarafta da, hani, ne ağır kaldırayım, spor yapayım ama aynı zamanda egzersiz de yapayım. Ben bir türlü bu dengeyi sağlayamıyorum. Sanki, böyle, 20 sene sonra hiçbir şey kaldıramayacağım, gücüm mücüm olmayacakmış gibi endişeleniyorum şu anda.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Haklısın, aslında bu yaşadığın, aaa, eee, durum, hani, daha erkenden yaşadığın durum ve bu tür kısıtlamaların daha şimdiden geliyor olması, bu tür anksiyeteye ve korkulara kapılmanı çok anlamlandırıyor aslında. Eee, çünkü sen, aslında, bu olaylar gerçekleşmeden önce as bunları yaşıyorsun şu anda, yani, bir nevi bunlarla karşılaşmışsın. En azından bir süre, eee, ameliyat sürecinde ve ameliyat olmadan önce, eee, benzeri bir fiziki problemlerle karşılaşmışsın. Egzersiz yapman gerektiğini de söyledin. Bu kesinlikle her yaşta çok önemli, eee, ve, hani, z zinde ve güzel yaşlanmak için de gerçekten çok, eee, önemli bir kısımda ama sen her egzersizi, çok kolay bir şekilde yaş yapamıyorsun. Senin için çok özel programlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şu an günlük aktivite seviyen ne durumda? Hani, herhangi bir egzersiz yapıyor musun?
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Kesin. Hı hı. Doğru. Evet. Aynen öyle. Eee, ya, şöyle egzersiz olarak, yani, özellikle kol ve boyun kaslarımı, eee, geliştirmek veya sıkılaştırmak adına hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü, eee, şöyle de bir durum oldu. Şimdi ben bunu yaşadığımda Türkiye'deydim. Eee, şu an yurt dışındayım. İşte, doktorum Türkiye'de, burada kimse yok. Hani, herhangi bir, eee, olumsuz durumda, işte, örneğin, eee, spor yaparken diyelim ki, işte, 2 kiloluk ya da 5 kiloluk bir dambıl kaldırdım ve, eee, ya, şöyle normal insanlar, hani, o dambılı veya bir ağırlığı kaldırdığında kol kasına yükleniyor ya, benim vücut, işte, o fıtıktan dolayı vücut öyle bir alışmış ki direkt boynuma yükleniyor o ağırlık ve o da, aslında o fıtık yapısına, eee, zarar veriyor. Yani ben o yüzden zaten ağır kaldırmamalıyım. Her kaldırdığımda boynuma yük bindirmiş oluyorum. Şimdi, kendime diyorum ki burada, eee, bunu yapsam, yani, mesela şu an yaşadığım sitede, eee, spor salonu var ve istediğim saatte inebilirim. 7-24 açık ve hepimize serbest. Ama ben inip yapmaya çekiniyorum çünkü diyorum ki, olur da o sağdaki fıtık, hani, atarsa burada ameliyat gerekse kimse yok, bir tek eşim var. Eee, ameliyat süreci çok zorlu geçti. Yani, 10 gün boyunlukla, dikişler falan kolay bir ameliyat değildi. Eee, daha da endişeleniyorum. Hani, o yüzden hiçbir şey yapmıyorum ama yapmamakta hani yaşlanınca, eee, daha da dayanıksız, kuvvetsiz, böyle, emm, hiçbir şey yapamayan birine dönüşmekten de korkuyorum. Hani, ufak, ufak bir şeyler belki yapmam gerekir, bilmiyorum, yani, çok arada kaldım açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Haklısın. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Yani, aslında kademeli olarak hareketi hayatına dâhil etmeyi deneyebilirsin. Yani, küçük, küçük, direkt, eee, bir fitness'a gidip, aşağıdaki salonda çalışmak yerine önce bir, eee, küçük, küçük, yavaş yürüyüşlerle başlayabilirsin. Daha sonra yürüyüşteki temponu arttırabilirsin gibi. Hani, eee, direkt hayatına çok farklı ve ağır bir egzersiz programı sokmak yerine yavaş, yavaş, eee, sokup, e, soktuğun şeyi bir süre devam ettirip, onun, eee, boynuna ve vücudundaki diğer kısımlara olan etkisini gözlemleyip, herhangi bir sorun yaşamadığına emin olduğunda bir tık daha arttırarak ve her seferinde, böyle, gözlem arttırma, gözlem arttırma diye giderek aslında kendini evde yapabileceğin bir, eee, spor, egzersiz programı oturtabilirsin. Eee, bunu hiç yapmayı düşündün mü ya da denedin mi yürüyüşü?
Hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Mantıklı. Evet. Hı hı. Doğru. Ya, yürüyüş yapıyorum günlük olarak aslında ama, eee, yürüyüş yaparken, hani, kol kasımı ya da boynumu çalıştıracak hiçbir şey yapmıyorum. Yani, eee, herhangi bir esneme, işte, emm pilates hareketi ya da, eee, işte, sırtımı gevşetme falan gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece, eee, çıkıyorum, yürüyorum. Hani, o sağlıklı yaşam açısından bana faydalı ama işte o güç, kol kası, hani, evet, eee, şey açısından değerlendirdiğimde, ileride en azından hani, emm, sağlığım ve, işte, bacak kaslarım açısından yürüyüş zaten şart, yapmak zorundayım. Ama daha çok endişelendiğim, işte, hani, eee, böyle, bir sürahi bile kaldıramayacak güçsüzlük durumuna gelmek, o dayanıklılık kaybı beni bayağı endişelendiriyor. Onun için de açıkçası hiçbir şey yapmıyorum şu an. Yapmadıkça daha çok sinirleniyorum kendime.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı. Evet, haklısın. İşte, bunun için aslında bir yerde, bir aksiyon almaya başlamak en, eee, kendini iyi hissedebileceğin nokta olabilir. Onun dışında yürüyüşle tabii ki de kaslarını çok fazla geliştiremezsin. Yani, yürüyüş kesinlikle olmalı ama dediğin gibi o güçlülü, o kas kaybının engellenmesi, hatta belki kas seviyeni arttırma kısmında belki bir profesyonel <swallows> biriyle çalışmayı deneyimleyebilirsin. Yani, sonuçta fizyoterapistlerin hepsi sadece, eee, fizik tedavi uygulama kısımlarında destek olmuyor, spor salonlarında çalışan fizyoterapistler de olabiliyor. Sonuçta sen bu kadar ciddi bir rahatsızlığın varken normal, işte, eee, spor akademisi mezunu birinden bir spor programı alman çok doğru olmayabilir ama hastalıklar üzerine eğitilmiş, hastalıklar ve spor beraber eğitimini almış bir fizyoterapistle beraber bir spor salonunda çalışmaya başlarsan, eee, belki hem orada öğrendiklerini yavaş yavaş kendi evinde de uygulayıp daha sürdürülebilir bir hâle getirebilirsin. Sonuçta internetten araştırıp kendin yapmaya başlamanın da çok sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü durumun gerçekten ciddi. Eee, o yüzden kendi başına göre bir şeyi başlaman gerektiğini de düşünmüyorum. Ama en azından başlarda bilgi almak için, öğrenmek için neyi yapabileceğini, neyi yapmanın yasak olduğunu öğrenmek için fizyoterapistle, en azından bir spor salonu ortamında çalışmak senin için daha sağlıklı olabilir. Bunu hiç düşündün mü ya da araştırdın mı?
Hı hı. Haklısın. Evet. Hı hı. Hı, tabii. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı. Evet. Haklısın. Hı hı. Evet. Eee, şöyle, araştırma değil, bunu denedim Türkiye'deyken. Eee, ama bu ameliyat öncesi dönemde denedim. Eee, bir fizyoterapistle birlikte, eee, aletli pilates, eee, yapmaya başladım. Ya, o dönem zaten sırt ağrılarım vardı, yani bu fıtık ameliyatından önce, eee, ama daha kötü oldu. Yani, o ama şeyle alakalı tabii, yani, ameliyatlık bir duruma geldikten sonra, eee, ben gidip aletli pilates yaptım. Yani, yapılacak büyük bir hataymış aslında ve yaptığım fizyoterapist de biraz deneyimsizdi galiba, emin değilim. Yani onun, eee, normalde çünkü ben bir profesöre ameliyatı oldum ve dedi ki, hani, "Senin, eee, bu fıtıkla çoktan ameliyat olman gerekiyordu, senin 1 kilo kaldırman bile büyük problem. Yani, eee, çok büyük riskler atlatmışsın." şeklinde yaklaştı bana ve ben aletli pilates yaptım o halde. Yani, böyle, makinenin üstünde, ordan oraya, ordan oraya <chuckles> böyle, ağaçtan ağaca, böyle, şey yapan, zıplayan maymun gibi, sanki fıtığım yok gibi, böyle, cesur hareketler yaptım. Daha kötü oldu. Ameliyatımı hızlandırdı. Ama şu anda dediğin çok mantıklı. Sonuçta ameliyat oldum, risk kalktı. Yani, ufak ufak ve deneyimli birini bulabilirsem eğer yani, genç ve, eee, hani, daha deneyimsizdense, böyle, yıllardır bu işi yapan, artık bilindik başarıları olan, hani, tavsiye edilen birini bulursam sanırım, eee, aslında, onunla beraber başlamak benim için çok faydalı olabilir. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Belki endişelerimi de azaltabilirim bu şekilde.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet. Haklısın. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani, bir de bu durumda belki evet, Türkiye'de bir doktorun olduğundan bahsettin ama burada da belki bir, eee, doktorla görüşüp, bazen doktorların, eee, bildiği fizyoterapistler oluyor seni yönlendirebileceği. Hem doktorun yönlendirdiği kişinin deneyiminden de emin olursun hem de belki geçmişte senin ve senin gibi hastalıkları olan kişileri de o kişiye yönlendirdiği bir durum varsa, hani, öyle bir durumda da belki için rahat olabilir o fizyoterapistle çalışmak. Çünkü gerçekten deneyimli ve sana benzer hastalarla çalışmış birini bulman bu durumda çok önemli, eee, ve, eee, gerçekten gerekli aslında.
Evet. Hı hı. Doğru. He he. Evet. Hı hı. Yani, haklısın evet, bu konuda, eee, burada bir araştırma yapacağım. Ya, bu aklıma gelmemişti, sanırım biraz da önceden yaşadığım şeyden korktuğum için ama dediğin gibi, sonuçta o ameliyat öncesi bir süreçti. Eee, şimdi sana anlatmak da açıkçası bayağı rahatlattı beni. Tavsiyelerin için de teşekkür ederim. En yakın zamanda hemen bir, eee, fizyoterapist bulacağım bunun için.
Hı hı. Olabilir. Kesinlikle. Ne güzel. Rica ederim, ne demek. Umarım en kısa sürede sağlığına geri kavuşursun ve bu korkularından kurtulursun.
I hı, umarım çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Rica ederim. Görüşmek üzere.